Nossa, super aconteceu, aconteceu logo no início desse trabalho, né, que, a aplicação que a gente usa, estava dando pane que não sei quê, a gente não conseguia se conectar, não conseguia trabalhar, né. Eu trabalho online, então, era bem difícil. E aí a decisão foi uma ou você fica tentando e perde 6 horas do seu dia, né, ou você vai fazer as suas coisas, adianta o que você puder adiantar, e vê mais tarde no que dá. Então, se mais tarde funcionar eu volto e termino o meu trabalho, se mais tarde não funcionar paciência, perdi 1 dia de trabalho, não, também não vou me sobrecarregar sabe, me estressar com isso.
Uhum. Uhum. Claro. E volta. Por isso, mas nessa situação que aconteceu que você teve que entrar, né, a terminar a fazer esse desse trabalho mais tarde, assim, a sua filha entendeu? Pelo espaço ser dela, pelo computador ser dela?
Uhum. Super. Uhum. Super entendeu, e eu dei graças a Deus que foi em um dia que ela já ia sair, então, ela falava, assim, "Ai mãe, está tudo bem mãe, porque eu vou vou sair com meus amigos e vou no shopping vou bater perna", eu falei: "Ai ótimo perfeito", ela saiu voltou para casa tipo 20:00, então, passei praticamente a tarde toda trabalhando, sem problema nenhum.
<chuckles> Ah, então, estava livre. Faça isso. E e com o seu marido, assim, eh, como que funciona isso? Ele entende esse seu trabalho, ele entende seus horários, seus limites?
Uhum. É, marido é sempre complicado, né, porque os filhos somos nós que educamos, então, os filhos vêm moldados bem para as nossas necessidades, o marido não. <chuckles> Então, o meu marido ele tem muita dificuldade em entender, que eu trabalho de dentro de casa, ele tem muita dificuldade de entender, que eu preciso de silêncio. Então, geralmente eu falo para ele, "Você vai pagar o meu dia de trabalho, se eu não puder trabalhar, porque você está em casa".
Hum. <chuckles> É verdade. Uhum. <chuckles>
E aí ele dá aquela risadinha nervosa, né, ai eu, "Ah tá, eu vou fazer alguma coisa lá fora, vou cortar grama do jardim", "Não você não vai cortar a grama do jardim, porque eu vou ouvir".
Tá. Não. <laughs> Que te o barulho atrapalha seu trabalho. <chuckles>
Sabe, ele não tem muita noção do que é silêncio. Exato, eu preciso de silêncio absoluto. Ele não tem noção do que é silêncio absoluto, ele, tipo, senta no sofá que está do lado do quarto que eu uso, como escritório, e aí ele liga a televisão, ele liga o telefone no último volume, sabe, começa a ver vídeo, jogar, ai eu falo: "Ah não dá".
Uhum. Sim. Meu Deus, atrapalha total a sua concentração, né.
Exato, atrapalha tanto, ao ponto de eu ter que colocar ele para fora de casa com a minhas filhas, e eu falar para elas, "Me ajuda leva seu pai para o shopping vai bater perna e vai gastar dinheiro dele".
E assim Hum. <chuckles> Não vai pro céu.